Eh ouais. Ah. Ça, ça me plaît. <chuckles>
Avec, heu, genre, u ouais, donc bon, ça va, la base est pas mal, mais bon, c'est, en fait, c'est c'est bêtement des frites avec, heu, des petits morceaux d'un fromage un peu particulier, qui a pas grand goût, mais qui a une texture un peu spéciale. Ouais, il grince sous la dent. Ouais, je je je vois. Et et avec une sauce, heu, <blows air> je sais même pas comment ils l'appellent, cette sauce.
Ah? Ah, j'aime pas. <laughs>
<tsk> Heu, je sais pas s'il y un terme en Français, pour ça? Mais c'est une es
Style, c'est le fromage qui est qui qu'ils font fondre sous la sur les frites, ou à côté?
Alors, il est vraiment on a vraiment une, littéralement, une, enfin, une barquette ou une assiette, avec des frites et dessus, heu, enfin, dedans, donc, il y a ces petits morceaux de fromage qui fondent un peu mais pas tant, en fait, c'est c'est pas vraiment du fromage fondu. Et, heu, une espèce de sauce, heu
Mmh mh. D'accord.
<blows air> je sais pas trop, heu, ce qu'il y dedans mais, heu, c'est, heu, légèrement fumé, plutôt salé, heu. Bah, ça, c'est vraiment la base des bases. Bon, voilà, donc, heu, on a compris qu'on n'est pas sur un truc très, heu <giggles> C c'est pas incroyable, quoi. Mais heu, mais bon, c'est pas c'est c'est pas dramatique. Mais oui, c'est pas c'est pas la folie, heu. Après, bon, ils l'ont décliné évidemment, heu, avec, heu, s plein de formats. Mais oui, c'est c'est pas on on n'est pas sur quelque chose d'incroyable, heu, et de très, heu
Mmh, d'accord. Non, ouais, tout à fait. <laughs> Je suis d'accord. <chuckles> Ouais. Mmh. Oui, <chuckles> de très recherché, heu, de <chuckles> de raffiné. <chuckles>
Mais mais ouais, mais par contre, c'est vrai qu'on a un renseignement sur la culture, heu. Après, c'est comme ça, hein. Il y a des pays où l'Angleterre, typiquement, heu, la nourriture, c'est pas un truc, heu
Oui, tout à fait. Mmh. C'est fast-food, heu, étage sur étage, heu. <chuckles>
Bah, s Bah, la nourriture est pas, la nourriture est pas bonne, souvent, parce qu'en fait, ils voient ça, heu- alors je pense que ça évolue avec la mondialisation, mais quand même- les les Anglais, pour eux, c'était, heu, typiquement un carburant.